Alam mo kasi, ano, ah, nahihirapan talaga ako na ngayon na mag-concentrate sa sa study ko. LIke, ah, pati din sa work kasi, ah, sa kapag nasa school talaga ako, ah, mabili parang kapag may konti lang ako marinig sa sa sa paligid ko parang ang bilis kong ma-distract tapos, ah, 'pag na-di-distract ako na ganon parang umiinit yung ulo ko, like, ah, yung, ah, kumbaga parang mabilis din na mainis ganon. So kapag na nakikita ko naman yung teacher namin na nag-discuss sa harap pero minsan parang yung utak ko din naman parang lumilipad talaga siya. Hindi ako maka <gasps> hindi so, parang wala akong nasasagap sa nile-lecture nung yung teacher namin or nung profe professor namin sa harap. <clears throat> Yun yung isa sa sa problem ko. And then sa work naman, ganun din, kasi sa work, ah, ah, nagkakaroon kasi kami ng parang, ah, board meeting. So so as a parang board secretary, ang gagawin ko talaga, kailangan ko talaga na makinig sa sa meeting na yun and kailangan kong mag-take note, pero ang problema kapag nagme-meeting kami ganun din yung nangyayari. Parang, ah, nadi-distract ako sa paligid namin, like kasi yung sa background din naman namin palengke, kaya maingay talaga, so may mga sasakyan, ang daming tao, kung ano anong background noise, hindi ako makapag-focus talaga sa pakikinig sa kanila at saka sa pagta-take note. At saka minsan parang, ah, yung lumilipad nga yung isip ko, kung nasa parang, ah, nakatingin lang ako sa isang direction, tapos, ah, wala na kumbaga parang wala na akong pakialam sa paligid ko parang ganun, imbis na mag-focus dun sa sa trabaho ko sana. Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Okay. Mm. Gaano katagal o karaniwan mo ng ano, yung mga session na yun, gaano katagal karaniwan ng mga session mo ng trabaho o pag-aaral? Saka, anong oras ng araw ka madalas nawawalan ng focus?
Mm. Ah, sa sa pag-aaral naman kasi umaabot talaga ko, kasi ang pasok ko parang 7. Pumapasok ako ng 7 pero ang class ko talaga 8 hanggang 5, so 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, so, 9 hours pala 'yon 'yong pag-aaral ko. Pero between sa 9 hours na 'yon may mga break time naman kami, mga lunchtime. Mm. So na kulang-kulang na na 9 hours gano'n na lang. And then sa ano naman, sa sa work ko talaga yung sa kunwari sa meeting, 'yun kasi yung parang talagang mas nawawalan ako ng focus sa meeting, eh. Sa meeting umaabot talaga siya ng 2-4 hours, mm.
Hmm, 'key. Gano'n ba? So may deadline ah, may deadline ka ba or target ka ba sa mga gawain mo sa school or trabaho?
Hmm. Sa school naman ang kailangan ko ta lang talaga na tapusin, yung mga sa mga projects yung mga gano'n or 'di kaya may mga homeworks, may mga pinapauwing assignment namin yung mga gano'n. 'Yun lang naman talaga yung sa sa school na kailangan kong, ah, ipasa before, ah, deadline. Pero, ah, though marami kasi 'yun, eh, kasi maraming subject and kadalasan minsan sa mga subject talaga na 'yun, ah, sabay-sabay silang nagbibigay ng mga activities, mm, na kailangan naming tapusin, oo. Tapos sa work naman, ah, after kasi sana ng, ah, meeting kailangan ko ng makagawa ng parang board resolution, kailangan ko na rin siyang mai-print kasi, ah, kailangan siyang pirmahan nung mga board directors, oo. 'Yun yung kailangan kong gawin. And then after noon dapat, ah, matapos ko din yung parang minutes of meeting yung parang pinag-usapan nung mga meeting na 'yun para kasi, ah, sa susunod na meeting, ah, alam na or nabasa na or na-review na ng mga board of directors yung, ah, yung content nung, ah, minutes of meeting na 'yun, mm.
Mm. Mm. M yeah. Mm. Mm. Mm. Ayun. So siguro, um, isa sa puwede mong gawin, ah, yung magplano ka ng maikling session at regular na pa ah, pahinga. Alam mo ba yung pomodoro technique?
Ah, oo, naririnig ko na siya dati an paano na ba yun, paano ba siya nagwo-work?
Ay, yung pomodoro kasi ano siya, ah, time management method siya, um, parang 25 minutes na work in interval yun tinatawag na pomodoro tapos separated pa dun yung 5 minute breaks.
Mm.
Ayun na di ah, para yun sa para, ah, ma-boost yung focus mo at maging productive yung, ano, mo, ah
O kay.
ah, trabaho mo yung, ganun.
Mm. Hmm, kumbaga parang meron siyang oo.
Tsaka para Mm.
Kumbaga, parang meron siyang naka-set na, ah, time for the activity talaga din, ah, naka-set na time for the rest naman parang ganun. Oh.
Mm. Oo, nakatulong kasi yung pomodoro technique para ma-prevent yung burnout saka ma-reduce yung, ano, ah, procrastination, ayun.
Mm.
Saka ma nakakatulong yun para yung mga, ah, yung mga brains natin ma-ano, ma-refresh, ayun. Para sa ku kung meron kang in intense na pag-aaral o recession yung ganun. Mm, nakakatulong yun.
Oh, okay. Mm, mm. Sige, pwede, pwede kong i-try yung pomodoro sa sa study ko sa pag, ah, sa pag-aaral ko and siguro pwede pwede ba siya din sa sa parang sa work na i-apply, yung technique.
Mm. Oo, kunwari ganito, ah, 'yong work time mo pakatapos mo mag ah, 'pag nasa worktime ka puwede kang mag-coffee break, pakatapos mo mag-coffee break, work time ulit pakatapos mo mag-work time, puwede kang mag-stretch-stretch, stretch stretch break 'yong gano'n. Pakatapos mo na mag-stretch mag pag-unat-unat, yung gano'n gano'n, puwede kang mag, ah, puwede ka ulit bumalik sa trabaho pakatapos mo bumalik sa trabaho, 'pag alam mo parang inaantok ka, pwede ka ulit mag-coffee break yung, ganun.
Oh. Mm. Hmm, sige, sige. Ta-try ko na parang mag-set ng time for the study tas rest, tapos pagdating naman sa work, ganon din, work tapos sa, ah, sa break, mm. Sige, masubukan yun, feeling ko magiging effective naman siya oo. Pero meron mm. Meron pa akong dun nung, ah, parang maliban din kasi sa work at saka sa sa study, sa hobby din ganun din sa hobby hirap ako mag-focus like, ah, kunwari kapag, ah, gusto ko talagang mag-progress sa sa pag-do-drawing kasi yun talaga yung parang hobby ko. So ta-try ko siyang simulan oo, magdo-drawing, ah, nagta -try naman ako pero ang problema kasi parang hanggang start lang talaga siya tapos yung drawing na yun hindi na siya natapos kasi mabilis din akong ma-distract sa sa ma-distract nga, um, mahirap ako mag-concentrate lalo na kapag ang parang ang ang naging ano 'to, ah, inspiration ko nasa nasa tablet, eh, nagse -search ako ng parang mga pwedeng gayahin or di kaya mga inspiration na naido-drawing, ganon. So dahil nga ang gamit-gamit ko, eh, mga digital din or mga gadget, so, nadi-distract ako sa gadget kasi mamaya, sabi ko, titingin lang ako ng, ano, ng parang, ah, another inspiration, mamaya nag-scroll na lang pala ako sa social media ko, ganun. Kaya oo, ganun talaga ang bilis ko talaga ma-distract sa mga bagay-bagay, mm.
Mm. Mm. Oo naman. Mm. Mm. Pagdo-drawing? Mm. Hmm. Mm. Mm. Okay. Mm. Mm. Mm, saka alam mo isa rin kasi sa makakatulong sa'yo para mabawasan yung distraction, sa focus mo, ay yung ayusin mo yung kapaligiran mo bawasan mo yung mga distra na na sa tingin mo makaka-didistruct sa'yo ayusin mo rin yung workplace workplace mo, ah, ah, kung gusto mo naman, ano, di ba kunwari, gusto mo mag-concentrate na, sa gusto mo na makapag-concentrate para makatulog ka yung kwarto mo linisan mo, um, um, tang ah, tanggalin mo yung ilaw mo para makatulog ka agad yung ganun. Kasi kailangan kailangan mo rin kasi kung gusto mong makapagco ah, <sniffs> makapag-concentrate ka dapat, um, maganda rin ang
Mm. Hmm. Mm. Mm.
Ang kalusugan mo? Ayun may sapat kang tulog, tapos kumakain ka ng tama, tapos, ah, maganda yung, ah, water intake mo sa katawan mo at yung mga tamang paggalaw lang.
Hmm. Oo. Mm. Hmm okay. So, need ko talaga na parang ayusin yung parang, sa environment ko. And magkaroon din ng ah, ano yun, mga activities mga physical activities mga exercises, parang ganun ba? Mm.
Mm. Oo, kasi nakakatulong din kasi yung ano eh, yung may ginagawa para yung pag-exercise. Kasi kailangan kasi natin yung, ah, maganda yung blood flow natin sa utak, para meron tayong, ah, focus. Nakakatulong kasi yun para makapag-focus tayo, kapag maganda yung blood flow sa utak natin.
Hmm. Ganun pala yun? Mm. And pati din pala sa sa food like, nakakaapekto din pala siya sa sa concentration, yung mga pagkain? Kasi ako kadalasan talaga sa mga parang pagkain na nagugustuhan ko, more on sa mga instant, mga chips, yung mga ganon yung mga, ah, yung mga iniihaw-ihaw ganon, mga street food. So kadalasan yun yung mga tini-take ko mga fast food ganun talaga. Mm.
Mm. Mm. Oh okay. Mm. Mm. Alam mo kasi diyan sa kina diyan sa mga, ah, ah, pa pagkain mo? Pwedeng maapektuhan ang kidney mo, ah, yung sa mga instant 'no, 'yong kidney mo pwede kang magka-UTI. Tapos yung naman sa mga mga tusok-tusok na pagkain, um, sabi sabi nila pwedeng makakuha ka diyan ng, ah, hepa, 'di ba? Yung sakit na hepa. Kaya ayun dapat talaga, um, kalusugan mo rin dapat talagang inuna, kasi kapag maganda ang pangangatawan mo, maganda ang kalusugan mo meron kang, ah, good focus na makukuha sa sarili mo.
Mm. Oh. Hmm. Mm, mm. So, ano ba 'yung mga parang magandang food na pwede kong i-tay i-take para mas magkaroon ng mas magandang concentration talaga or maka mas makapag focus ako sa work sa sa pag-aaral ko kahit na rin sa pagdating sa hobbies?
Ayun. Mm. Sam Ah, sa pagkain mo, maganda siguro kung mag-a-ano ka ng, ah, sa breakfast mo, mag-oatmeal ka or mag-bread and bread and milk ayun. Tapos 'pag lunch, ah, kain ka ng, um
Mm. Oh.
ah, meat o kaya, ah, fish 'yung mga gano'n. Tapos dapat sariling luto 'wag 'yung bibili sa labas. <chuckles> Kasi hindi mo alam, kasi baka hindi ko naman sinisira ang iba pero ang iba daw kasi, ah, 'yung mga lumang pagkain na iniinit na lang, kaya ayun ingat ka sa mga kinakain mo
Okey. Mhm, <sniffs> sige. Oh. Okay, okay, sige susubukan ko 'yun 'yung nasabi mo na parang, ah, maging, ah, ah, choosy <chuckles> hindi naman piliin 'yung mga healthy na pagkain, mag-exercise din, oo, 'tsaka 'yung 'yung environment. Kaya thank you sa mga nabahagi mo.
Hmm. Tama. Oo. Mm. Walang anuman, masaya ako nakatulong ako sa'yo. Ah, magandang hapon, paalam.